Dis-moi, quel rôle la confiance joue-t-elle dans ton style personnel?
Je pense, c'est une question très technique. Parce que, je suis même pas vraiment capable de dire, si j'ai confiance en moi ou pas. Déjà, premièrement. C cependant j'ai l'impression que les expériences de la vie m'ont donné, de plus en plus, confiance en moi et je vois, petit à petit, mon mon style vestimentaire, en tout cas, changer.
Mmh mh. Ouais. Ah OK. Et dans dans quel sens tu trouves qu'il change? Il a, hem, dans le sens, il a changé au fur et à mesure des années? Il heu, ou bien il, hem, tu trouves que ton style vestimentaire reflète aussi un petit peu ta personnalité?
Bah, les 2. Hem, je me rappelle que, heu, enfin tout petit, quand j'étais au collège, je m'en fichais royalement de mon style. <chuckles> Vraiment, je m'habillais n'importe comment et enfin d'ailleurs même aujourd'hui, les chaussures, je trouve que c'est une aberration le prix des chaussures alors qu'il y en a elles sont à quatre cents euros et ça se vend bien.
Ouais. Oh ouais.
Hem, cependant je me rappelle enfin un jour, heu, je crois c'est ma cousine pour mon anniversaire elle a fait: «OK je t'habille. Je je je te je te rends quelqu'un de frais, vraiment!»
<chuckles> <chuckles>
Et donc heu, là ben, elle m'a bien habillé. Elle m'a acheté, je crois que c'était ma 1re écharpe. On va dire, heu, qui coûtait un peu cher et tout. Heu, jean, propre tout ça, chemise et je me suis regardé dans la glace, j'ai fait: «Et quand même c'est pas mal!» Et donc mais là, j'en parle, j'avais quoi, 15 ans? Et à 15 ans, en fait, le fait de se sentir beau, je pense que, heu, ça m'a plus donné confiance en moi, en tout cas
Ouais, hem <chuckles> Ouais.
et ouais, j'ai plus m'affirmer et j'étais, heu, plus fier de sortir, heu et et de mieux m'habiller. Après, je reste quand même, heu, pas un pro de la mode du tout! <chuckles> Mais il y avait une assurance, grâce aux habits.
Mmh mh. OK, mais c'est bien, hein, c'est vrai que là on on parle de confiance, c'est c'est très important. Mais ici, quand tu dis confiance, de quoi tu qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu parles plutôt, de l'assurance que tu ressens à l'intérieur? Ou ou l'image que tu renvoies aux autres? Ou ou bien est-ce les 2?
C'est totalement les 2. Enfin, si on est, heu, si on a de l'assurance dans ce qu'on fait et bah on va passer pour quelqu'un de confiant et on va on va oser entreprendre, oser discuter, oser, heu, parler et faire des choses, heu, vivre et se faire plus remarquer par les autres et je pense que, heu, ouais, aujour surtout aujourd'hui, se faire remarquer par les autres c'est, heu, à la fois le problème et le, hem, la chose qui fait du bien numéro 1. Enfin, tout le monde a besoin de se faire remarquer. Tout le monde a envie de se faire remarquer, surtout avec les réseaux sociaux, quoi et le style peut en faire partie, quoi.
Mouais. Mmh. Mouais. Ouais, clairement. Mais justement, toi, tu as parlé du jour où, hem, enfin c'est tu as dit que c'était vers 15 ans que c'était ta cousine, je pense qui avait dit qu'elle allait t'habiller. Est-ce que toi tu tu te rappelles d'une autre situation où tu as porté une tenue qui t'a donné l'impression d'être, heu, un peu comme une meilleure version de toi? Et et c'est quoi qui a déclenché ce sentiment?
Ouais. Beh ouais. Là, actuellement, je pense que j'ai changé de tenue, enfin de, on va dire, de garde-robe, de manière générale <chuckles> il y a 1 semaine pour te dire. <chuckles> Ah, c'est vraiment v frais. Si tu veux je je viens de rentrer d'un voyage en Australie de 1 an
Ouais. Ah ouais, ouais! Récemment. Mmh mh.
et heu, là, je me suis enfin, le but du voyage c'étais un peu me remettre en question: «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qui je suis réellement?» tester y vivre, ce genre de choses et hem, ce voyage m'a rendu ambitieux. C'est à dire que, je veux plus. Je veux créer. Je veux je veux avoir un emploi, heu, qui me plaît. Je veux gagner beaucoup mais je veux re a quand même quitter cet emploi pour faire encore plus derrière. Enfin, j'ai de la motivation de la vie quelque part. Si tu vois ce que je veux dire.
Mouais. Mmh, bien! Et hem et et par contre, est-ce que tu as déjà eu une tenue que tu as portée mais qui t'a plutôt mis, heu, mal à l'aise ou alors plutôt qui aurait un peu, heu, cassé ta confiance, heu, ce jour-là?
Honnêtement? Comme je t'ai dit, même de base, je pense naturellement, niveau vestimentaire, c'est pas je je m'en fiche un peu donc heu, même quelque chose de hideux, <chuckles> j'ai je vais pas avoir honte. Je viens je viens te dire que, bon c'était pour un enterrement de vie de garçon, mais, je suis az allé en boîte, heu, déguisé en Mario <chuckles> et après je suis allé dans un autre, heu, bar s é sauf que le thème c'était, heu, Pokémon mais j'étais déguisé en Mario, enfin voilà c'est c'est et aucune honte et j'étais même le 1er à rentrer. Ça me faisait rire
Ouais. OK. <chuckles> Mouais. <laughs> Ah ouais, drôle et hem
et heu, ouais.
et du coup, est-ce que parfois il y a des couleurs, qui te donnent, hem enfin, des couleurs que tu aimes bien porter et qui te donnent, heu, instantanément, plus d'assurance?
<chuckles> Heu, d alors premièrement, faut savoir que je suis daltonien, donc les couleurs, problème, déjà! <chuckles> Et donc enfin, à part le coup enfin, pour le coup, heu enfin les couleurs que je mets le plus c'est les couleurs simples. En général c'est noir blanc ou du gris. Cependant, malgré que je sois daltonien, je vois quand même pas mal les couleurs mine de rien et hem, sur moi, c'est plus, comme je t'ai dit, les couleurs pâles mais quand je vois quelqu'un habillé plus avec des couleurs vives, je sais pas ça me fait ça me fait sourire. Enfin, j'aime bien la vie, la bienveillance, la bonne humeur et les couleurs claires, vives, c'est ça qui, après c'est peut être celles que je vois le mieux aussi mais c'est peut-être ça qui je je préfère en tout cas sur les autres
<laughs> Ouais. Ouais. Mmh mh. OK. Ah ouais? <laughs>
mais hem, ouais beh, en Aus enfin pour revenir sur l'Australie
Mmh! Mouais.
donc heu, j'ai eu pas mal d'argent enfin, j'ai fait j'ai travaillé, j'ai fait pas mal d'argent et j'ai côtoyé des personnes, heu, entreprenantes ambitieuses enfin, comme j'ai changé petit à petit et leur style vestimentaire f ça se voyait que c'était des professionnels qui étaient, c'était même pas propre, c'était ouais, c'était pro vraiment, genre, heu, je che chemise, pas costard mais, enfin même si j'en ai croisé, mais pas loin, quoi
Mmh mh. OK. Bien habillé.
et hem, vu que j'ai eu cette image de, quelqu'un d'ambitieux, qui veut entreprendre, de businessman. En fait, j'ai plus ou moins essayé de copier le mode, heu, entrepreneur, heu, quelqu'un qui réussit sa vie. Pour réussir ma vie à moi, petit à petit, enfin étape par étape
Mmh mh.
et hem, petit à petit en Australie j'ai acheté, je me suis fait plaisir, j'ai acheté 300, 400 balles de fringues, à H&M. Mais bon c <chuckles> c mais
D'accord. Mmh mh. OK.
plutôt que d'acheter enfin je sais pas, là où, avant, j'achetais je sais pas, heu, 5-6 t-shirts à 60 balles. Ben là, je vais acheter plutôt 2 t-shirts à 30-40 balles enfin. Je me suis mis, pas forcément aux marques, mais un entre-deux. Heu, ouais. Plutôt que de du coton simple, je préfère de la laine un peu plus, heu, t enfin, originale qui change des habits classiques.
OK. OK. Disons, tu as en termes de qualité alors tu dirais que tu es un petit peu monté en en gamme?
Ouais. Ouais, clairement. Enfin, même qualité du enfin, du tissu comme je t'ai dit et même, heu, attention. Enfin, c'est à dire que, heu, enfin si mon pantalon il est un peu trop long je vais faire un petit ourlet pour le rendre, heu, pour le rendre propre, le le t-shirt qui dépasse ben, je vais le rentrer. Enfin, je fais plus attention de manière générale parce que je me suis, heu, adapté au style un peu plus, heu, quelqu'un d'ambitieux de confiant, dans l'idée, quoi.
Oui, oui, oui. Ouais. Mmh et hem et est-ce que tu suis, par exemple, heu, parce que sur les réseaux sociaux maintenant tu peux trouver de tout notamment, heu, la gestion du style, heu, personnel, style vestimentaire. Est-ce que toi tu suis de, heu, des fois des choses pour, heu, trouver un petit peu d'inspiration?
Heu, <blows air> oui et non. N enfin non, parce que, heu, je reste vraiment pas passionné de la mode, <chuckles> c'est pas mon kiff, mais je veux juste être, heu, propre dans l'idée et déjà enfin, ma ma vision du propre c'est pas la même qu'avant. <chuckles> Et hem, donc je suis pas d'influenceurs particulièrement style ou quoi. Cependant, dans mes recommandations, il y a plein de, beh, de youtubeurs, des influenceurs tout ça, qui ont réussi dans leur vie
Mmh mh. Mouais. Propre. Mmh mh.
et enfin, je sais pas, quelqu'un même comme Squeezie, quelque part. <chuckles> Tu sais, c'est pas un investisseur, même si en vrai il investit pas mal. C'est pas, heu, le mec reconnu et pour la mode et qui a acheté plein d'immeubles et tout, mais il ç ça ça c'est ça se voit que de l'époque où il faisait du gaming et aujourd'hui, il a pas le même style, lui aussi. Il est plus propre, il il s'habille mieux il s'habille mieux et tout et en fait, sans suivre de chaîne précise, il y en a plein de gens que je côtoie, heu, via les vidéos et je vois leur style et je pense que je m'adapte plus ou moins, quoi.
Oui. Clair. Mmh, intéressant et mmh et est-ce que toi, parmi enfin, tu as dit que tu as refait ton dressing il y a une semaine, est-ce qu'il y a par exemple, une tenue ou un un uniforme que tu as fait personnellement que tu te dis que quand tu la portes, ça te ça te booste ou ça te fait sentir, heu, propre, comme tu dis?
Beh, oui, enfin, j'ai envie de dire, d'une part toutes les tenues, déjà, enfin, toutes les tenues, toutes les nouvelles tenues.
Ouais. Mmh mh.
Je me sens, ouais, clairement boosté, confiance en moi en moi, je suis enfin, en fait, je suis fier de me montrer, là, où avant, heu, enfin, si je sortais c'est parce que j'avais quelque chose à faire ou quelque ch ou quelque chose comme ça. Beh là, je quand je sors, par exemple là, tout à l'heure, je suis allé au dentiste, <chuckles> eh beh, je me suis habillé, heu, pas pas en jogging, quoi. Vraiment propre, enfin, j'ai envie de changer l'image de moi-même parce parce que j'ai changé et mmh, au même titre que, enfin, les influenceurs et les les personnes, heu, on va dire riche que je côtoie, m'influencent, enfin, j'ai envie d'influencer un peu mon entourage et heu, en fait, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie
<chuckles> Ouais. <chuckles>
et et vu que j'ai envie de changer mon mindset, heu, investisseur businessman, je pense que ça en fait partie et je suis en train de changer et je pense bon, je pense pas mais qui sait, peut-être que je vais changer d'amis bientôt quoi, dans l'idée.
Ouais, c'est vrai. Mmh, OK et mmh et tu vois, parfois, il y a des périodes aussi où enfin où ça peut arriver ou peut-être que ça t'arrive pas aussi, des des périodes où tu te sens un petit peu moins bien dans dans ton corps, est-ce que ton style ça devient, heu, à ce moment-là, un soutien ou plutôt un camouflage?
Ouais bien sûr. Bah, s bah, disons que j je pense que <chuckles> d déjà je fais clairement moins attention à mon style parce que j'ai d'autres priorités dans mes dans mes périodes de mou et je pense que justement, ça m'enfonce encore plus parce que je me dis: «Oh là là, je fais pas d'efforts, heu, sur moi visuellement déjà que mentalement, ça va pas». Beh s je suis pas fier, enfin, le fait de pas répondre à mes attentes, heu, beh, à mes attentes vestimentaires, ça me ouais, ça m'enfonce un peu plus niveau confiance. Bon en général ça passe et pour le coup, heu, quand c'est passé et que je vais ressortir pour la 1re fois, là, heu, je vais mettre, ouais, ma tenue préférée et je et je sais pas où je vais aller mais je vais j'ai limite paradé quoi, quelque part et ça fait du bien. Enfin, d'une part ça m'enfonce mais c'est ça qui va m'aider à me sortir aussi du quand je vais être décidé à sortir, ça va aider, enfin, voilà ça c'est ça quoi, niveau confiance.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. <chuckles> Cool et heu, beh, c'est vrai que là tu viens d'utiliser le terme, heu, parader, dans le sens où heu, bah, c'est vrai que oui, heu, la tenue, heu, le style, heu, c'est une chose, mais est-ce que ton style, ça t'aide aussi à à te tenir ou bouger différemment, quand je parle de ça, je veux dire, heu, est-ce que ta posture, ta démarche ou ton regard est différent en fonction de ta tenue?
Honnêtement, peut-être, <chuckles> en vrai. Je je saurais pas te dire, enfin, je suis quelqu'un d'assez, heu, nature peinture ou enfin, j'aime m'exprimer, heu, naturellement, heu, quand je parle, j'ai les bras qui bougent, heu, limite je sautille. Ouais j'ai trop d'énergie!
<chuckles> Ouais. OK.
Mais, heu, enfin, en fait, je ne me bride pas volontairement mais, c'est ouais, c'est fort possible que la tenue, heu, et le même le mindset professionnel me calme quelque part et ouais, je pense que la tenue ça y joue, enfin, je me retiens pas mais ouais, elle me bride positivement, j'ai envie de dire, elle me donne des limites et un ouais, un cadre, un peu la la tenue, quoi.
Mmh. Mmh bien! Et mmh, ici quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui manque, heu, de budget mais qui a envie de, mmh, vraiment d'améliorer son style personnel, qu'est-ce que tu lui d donnerais, heu, comme conseil pour, heu, commencer?
Bah, je pense que c'est pas une question de budget. Vraiment, enfin, il y a des habits vraiment pas cher qui peuvent être, heu, très, très bien.
OK.
Hem, <chuckles> bon, <chuckles> ça va pas trop être le meilleur conseil mais je sais que j'ai acheté, enfin, là où les chaussures, comme je t'ai dit, je m'en fiche un petit peu. Le hasard en Australie il m'a fait que enfin, a fait que j'achète j'ai j'ai dû acheter une, heu, une paire de chaussures, très urgemment et c'est la seule boutique qu'il y avait, bah, c'était Skechers et là-bas, la paire la moins chère c'était 100-120 balles.
<chuckles> Ah ouais.
Écoute, je j j j'ai je me suis jamais senti aussi bien dans ces chaussures, c'est incroyable!
Ah.
Mais hem, là pour revenir sur quelqu'un qui a pas de budget bah, déjà rien enfin, en vrai pour le coup, même s'il peut vraiment pas acheter d'habits, juste les essayer, se regarder dans la glace, ça va motiver et enfin, ça va redonner la confiance en soi, enfin, on va se sentir frais sans les acheter et ouais peut-être sur le long terme, ça peut le faire, déjà. Peut-être, que s'il achète petit à petit, un petit t-shirt ou ou des chaussures ou en fait, ou même avec des, enfin, même des habits de l de basse qualité, ça peut, enfin, si c'est bien mis, bien arrangé, en fait, avec l'effort
Ouais. OK.
heu, l'effort de faire attention à ce qu'on porte je pense que si on peut compenser le f le fait que c'est des habits low budget, enfin, c'est même le la base de l'art et du style, quoi, enfin
Ouais ouais. Mmh. OK. Bien. Et mmh, et tout à l'heure tu parlais aussi de, mmh, voilà, de ton entourage, les personnes que tu fréquentes, qu'on est la moyenne des des 5 personnes que l'on fréquente le plus aussi. Est-ce que, du coup alors, si si je me base sur <chuckles> ce que tu viens de dire, alors, est-ce que ton style vestimentaire, il représente aussi les 5 personnes que tu fréquentes le plus ou que tu envisages de d'être avec, heu, eux, le plus souvent, si je je me fais comprendre?
Ouais. Beh, j'ai l'impression que, enfin, déjà, vu que je viens de rentrer d'Australie, mon entourage il ch il a c'est encore le même. Et mais j'ai l'impression que je vais le garder mais on n'a pas forcément les mêmes discussions qu'avant, déjà, enfin, clairement on parle plus business, on parle plus entretien physique et du corps, parce qu'en plus de m'acheter, hem, des nouveaux habits, je j'ai commencé la salle de sport. En fait, c'est un ensemble de développement personnel et et ouais, j'ai l'impression que les discussions sont plus intelligibles, intelligentes, quelque part et plus stimulantes et pour moi et pour eux, enfin
Ouais. Ah ouais. Oui. Ah ouais, ouais.
ouais! J je je fais profiter de l'expérience d'être parti en Australie de de ce que j'ai appris sur la vie. Je fais profiter ça à mes amis et quelque part, heu, ça ouvre s des portes et eux aussi, ils me font profiter de les eur leurs expériences, heu, pas en Australie mais de leurs voyages ou ce qu'ils ont vécu, quoi.
OK, cool. Et heu, ah oui, beh, du coup, tu as commencé la salle de sport, attention si jamais tu prends ou tu perds tu sais bien que ça change un peu le le physique donc la garde-robe, heu, <chuckles> après il faudra peut-être, heu, soit de changer de taille ou heu, ou ou retoucher un petit peu, hein, <chuckles> surtout quand on prend du muscle.
Ouais bien sûr. <chuckles> Oui oui, c'est vrai. B beh, tu vois, là, où avant, j'aurais dit: «Oh, c'est pas trop grave, ça me va un peu trop grand», eh beh, là, ou je retouche ou carrément je vais racheter des fringues ou je vais vendre les anciens, enfin, je je porte clairement plus attention en fait, à moi, à à ma personnalité, à mon développement personnel de manière générale et ça donne la confiance et la confiance permet de bien prendre soin de soi qui redonne la confiance, c'est c'est un cercle vertueux, de quelque part.
Bien. Ouais. Ah ouais, c'est en tout cas, c'est une très belle manière de de finir cette discussion. Je te en tout cas, je te remercie beaucoup, pour, heu, beh déjà, pour tous les conseils que tu as donné et aussi d'avoir partagé vraiment les bienfaits du style, à quel point ça peut, heu, beaucoup, heu, jouer sur, heu, la confiance. C'était super cool, merci à toi.
Non c'est vrai. Bah, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, moi, qui porte pas d'importance au style pour le coup, ça m'a bien changé, je le confirme. Merci beaucoup.
Je t'en prie.